<chuckles> Wow. <chuckles> No, è v è veramente figo.
E quest questo è è quella v veramente strana. Ehm, poi ho un paio di stivali che ho preso in Inghilterra, ma sono giapponesi. E, praticamente ho visto che adesso un po' va di moda questa cosa che non lo sapevo, però, vabbè. Ehm, hai presente i cartoni animati? Quando tu vedi una bambina nei cartoni animati giapponesi che ha quegli stivalini proprio disegnati col col piede piccolo, con la puntina piccola, ecco sono sono stivali sono fatti così, cioè hanno la punta tonda, addosso sembra che tu hai un piede microscopico. In realtà, io ho un piede normalissimo, un 38, quindi Però, con quegli stivali lì, no, sembro non lo so, sem un camoscio. <laughs> Non lo so, son carini, son molto belli, son di cuoio, e anche quelli non di marca particolare, però, ecco son di cuoio, è 7 anni che li ho, non s mhmm, diventan sempre più belli. Più li uso e più diventan belli. Sì.
Sì. Cosa? Sì, sì, sì. Sì. <laughs> Particolari. Wow. <snorts> Che bello, che bello. Quindi, sono veramente di qualità, e non sono di quindi è un marchio non non significa veramente qualità, non garantisce per forza questa cos
Sì. No, li ho presi da un artigiano che li faceva lui.
Certo, chiaro, che bello.
C'era 'sto tizio a Londra che li faceva lui, un giapponese che faceva 'ste scarpine e e me ne innamorai, le pagai anche per l'epoca parecchio, però averlo saputo che duravano così tanto, ne prendevo 2 paia, e poi per tutta la vita a stivali stavo a posto praticamente.
Certo, certo, che bello! Ti volevo fare un'ultima domanda e chiedere quanto l'abbigliamento influisce sul tuo umore di tutti i giorni. Tanto, eh?
Mh-mh. Tantissimo. Stas stasera mi vesto da scheletro, devo andare a una devo andare a una festa di Halloween, ho già il vesti Certo. Quindi tantissimo. Sì, sì. L'abbigliamento fa tanto, secondo me, perché se ti senti bene, sai, sei più bello e si vede da lontano, se sei contento.
<laughs> Ah okay, okay, c che bello! Che bello. Hai più confidence, più fiducia in te stesso. Certo, che bello. Allora, io ti ringrazio veramente tanto per questa conversazione, e per tutti i consigli comunque, uhm, su sull'abbigliamento, e niente. A presto, grazie.
Mh-mh. Certo. Ma figurati, grazie a te, mi sono divertita un sacco. <chuckles> Grazie mille.
<chuckles> Anch'io grazie, ciao.